Okay, quindi il tuo obiettivo cosa vorresti che fosse esattamente? Senso, perché t se tu mi dici che le mattine bene o male le hai abbastanza libere, anche se vai a letto alle 3, poi magari procrastini l'orario a cui ti svegli e, quindi, invece di svegliarti alle 8, magari ti svegli alle 10 o alle 11. Tu vorresti proprio evitare di svegliarti così tardi? Però se tu mi dici comunque vai a letto, mhmm, tardi, tipo alle 3, ehm, dopo avresti meno di 7 ore di sonno.
Diciamo che il mio obiettivo, cioè quello che vorrei fare è non dormire più del dovuto in generale e comunque non andare a letto troppo tardi.